Beh sì, ti dicevo l'esempio di mia sorella maggiore, no: allora, mhmm, sai quando sei in quella fase, e ehm, che m è una cosa piuttosto comune, ho scoperto dopo; ehm, quando si passa da, mhmm, essere una bambina a una ragazzina, quindi prima dello sviluppo, spesso e volentieri le don mh, l spesso le ragazzine prendono peso, no?
Okay. Mh-mh. Okay. Prima dell'adolescenza. Mh-mh. Sì, assolutamente.
Okay Quella cosa è stato motivo di derisione, per tipo 1 anno finché mhmm, finché o ovviamente poi sono cresciuta di colpo e ero così grande che dovevo alzare il banchetto per mettermelo sulle gambe, quindi fai tu. <laughs>
Ah. <chuckles> Ah beh, e quindi, sostanzialmente, ehm, atti di bullismo, parliamo di quello, oppure di commenti magari fuori luogo? Ah! Okay, chiaro.
No, no, mia sorella. Mia sorella maggiore che, ehm, usava questa cosa perché ve ehm, sapeva che ovviamente era un un punto debole, no, perché comunque non è che uno vuole debil deliberatamente. Io non avevo cambiato alimentazione, o facevo la stessa attività fisica, ero sempre sportiva ma sì. Infatti poi dopo sono cresciuta di colpo, uhm, e sono diventata <chuckles> quello che sono ora, comunque un femminone, come mi chiamano le mie amiche. <laughs>
Ah sì. Era fisiologica. Era una transizione fisiologica. <chuckles> Okay. Ah quindi certo.
Quindi, che voglio dirti: quel tipo di attività logorante che mi facevano, ha alimentato ancora di più quel dialogo interno negativo, dove io ripetevo nella mia mente: "Eh, lei mi ha detto così, avrei dovuto rispondere così"; invece invece io evitavo quelle discussioni, anche perché non volevo creare poi quei fastidiosi momenti di di confronto anche in famiglia, dove i genitori devono prendere le parte. Odio, odio totat totale, okay?
Mh-mh. Mh-mh.